Ah, no, no, no, ese es el Gears of War Judgment.
Ah, okey, okey. Ah Ah
Ajá, Gears of War 4, y ya es cuando tiene Marcus, su hijo.
Oh, ya, ya, ya, ya.
Y el hijo ajá, y el hijo es el protagonista. Entonces, digamos que pasaron muchos años y y es cuando pues, sucede ese juego. Pero bueno, me enfoqué bastante jugar ese juego, eh, me vi la oportunidad de meterme a torneos, a partes competitivas, armé el equipo y nada. Entre esos torneos e eran torneos por por de de $10 dólares, que de de $20 cada fin de semana, ¿no? Entonces, pues, mi mis papás de la nada, este, vieron que yo, o sea, tenía dinero, ¿no? <chuckles> Que empezaron a decir: “Oye, cómo”, exactamente. <laughs> Así así era la cosa. Entonces, de la nada, pues me dijeron: “A ver, ven, ven aquí, queremos hablar contigo”. Este
Ajá. <chuckles> O sea, ¿Cómo tienes dinero? <chuckles> No haces nada. <chuckles> Ay, no, qué triste. ¿Estás vendiendo cosas ilícitas? ¿Así? <chuckles>
eh, no, no, no fue el tema, de que que así, ellos pensaban que mis abuelitos o, que yo le estaba pidiendo dinero a mis abuelitos, porque mis abuelitos me consentían mucho. Sí Entonces, pensaron que mis abuelitos eran esos como cómplices de darme para comprarme esto Exactamente.
Ay, qué mala onda, qué triste. ¿Ajá? ¿De qué te están manteniendo? Te están pagando el vicio, <chuckles> El vicio de tus juegos. Ajá.
Y <laughs> entonces, pues, dije: “No, no son mis abuelitos. Lo que pasa es que me metí a torneos, y estoy, pues, ganando dinero de esto y y, pues, me está yendo bien, tengo mi equipo y y y, pues, quiero quiero echarle ganas”. Y les digo: “Si quieren les puedo dar, este, eh, para para la para, no sé", en ese momento que $200 pesos era todavía buenos, ¿no?, para que mi mamá comprara algo para la semana. Entonces, este
$200 pesos, eh, ¿mexicanos?
Ujú. Ajá, mexicanos. O sea, para mí siendo un chavo de qué, de 17, 18 años, pues, mi mamá con gusto me los prestaba, ¿no? Los $200 pesos, ¿no? Entonces ajá.
¿18? Ese sí presta, nomás porque tenías que pagarle la luz <chuckles> y el Internet, no sé si jugabas online o
No y es no claro, online, siempre así es. Y y no era tanto eso, ¿no? No era tanto que que me pidieran para pagar, simplemente que, como que vieran que estaba haciendo algo productivo, ¿no? En ese año que había tomado que para para que no me lo tomara nomás para huevonear, ¿no? Ujú.
Ah, pues, Demostrar. Oye, pero, ¿cada cuánto? Porque, por ejemplo, yo no he escuchado que haya muchos torneos así de videojuegos. O sea, sí, pero es como 1, o, 2 al año, y no sé si paguen bien. Yo quizás no no sé mucho.
Claro.